Ya, bu, uuu, telefondaki bildirimler, eee, hayatımı gerçekten son zamanlarda çok etkilemeye başladı. Özellikle son zamanlarda, yani, eee, her uygulamadan, böyle, bildirim geliyor, mesajlar geliyor. İşte hiç kullanmadığım uygulamalardan bile bir sürü bildirim geliyor telefonuma. Ve, böyle, artık beni çalışırken, kitap okurken, uyumaya çalışırken etkiliyor. Odağımı bo odağımı bozuyor. Hani, çalışırken bir anda telefona gelen bildirim yüzünden işi bırakıyorum mesela. Sonra yaparım diyorum. O telefonu elime aldığım an saatlerce telefonda vakit kaybediyorum. Bir de şey oluyor, hani, bir tane uygulamadan bildirim geliyor ama ona bakmışken öteki uygulamaya giriyorum. Oradan öteki uygulamaya giriyorum. Belki şundan da bir bildirim gelmiştir, unutmuşumdur deyip başka bir uygulamaya daha giriyorum. Böylece gün içinde çok fazla vakit kaybettiğimi gördüm. Bu konuda, eee, çok yardımına ihtiyacım var aslında.
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Eee, tabii ki, yani, bu konuda yardımcı olmayı çok isterim öncelikle sana ama tabii burada, eee, seni ve alışkanlıklarını aslında biraz, eee, bilmem daha faydalı olabilir, eee, bu konu hakkında konuşabilmek için. Eee, peki, yani, şunu sormak istiyorum. Şu anda mevcut bir işin var mı? Eee, sabit olarak, eee, gidiyor musun? Evden mi çalışıyorsun yoksa ofisten mi çalışıyorsun? Bir de bir gününü düşündüğün zaman, eee, günlük rutinin, eee, nı ne âlemde acaba?
Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, ben, eee, 2 gün ofise gidiyorum, 3 gün evden çalışıyorum. Eee, ofise gittiğimde mesela çok çok daha az telefona bakıyorum. Eee, çünkü orada daha çok sosyalleşebiliyorum. İş arkadaşlarımla görüşüyorum. Hani, işime biraz daha odaklı çalışıyorum aslında ama evdeyken, eee, daha rahatım tabii ki, eee, yani telefon yanımda çalışırken ta telef, eee, tabii ki. Bir de, eee, konuşacağım arkadaşlarım olmadığı için, hani, dikkatimi dağıtan tek şey telefon diyebilirim evdeyken. Eee, rutinlerimde aslında sabah, böyle, kalktığımda spora gitmek istiyorum. Eee, bazı günler yapabiliyorum bunu, bazı günler yapamıyorum ve, böyle, kalkar kalkmaz tabii ki herkesin yaptığı yani her yani çoğunluğun yaptığı gibi diyebilirim: telefona bakmak, bildirimlere bakmak, neler gelmiş, mesajları okumak. Bu işte bir de sosyal medyaya girersek o kısa videolar var ya, on ııı, bütün günümü alan, vaktimi alan, onlarla ilgili bu g eee, videoları izlemek, sonra kalkıp işe başlamak. Evdeyken çok düzensiz, eee, ama ofisteyken daha rutin, daha düzenli bir hayatım var diyebilirim.
Hı hı. Evet. I hı. Anladım. Tabii. Anladım. Yani, evet, aslında, eee, bu tarz, eee, uygulamalarda, işte, sosyal medya uygulamaları olabilir ya da diğer uygulamalar. Yani, gün içerisinde vermiş olduğu bildirimler gerçekten, eee, çok fazla vakit alabiliyor ve dikkatini de dağıtabiliyor ama tabii ki, yani ofiste olduğun zamanlarda bu biraz daha az olabiliyor senin de bahsettiğin gibi. Eee, evde aslında yani, burada dikkat etmemiz gereken konu, eee, sen evden çalıştığın zaman, eee, bunu bir düzene sokmak. Peki, eee, şunu da sormak istiyorum. Genelde, eee, en çok hangi bildirimler geliyor? Yani, eee, mesaj mı geliyor yoksa, e-postalar mı geliyor ya da sosyal medyadan mı sürekli şey geliyor ya da, eee, o bahsettiğin uygulamalar mı en çok seni, eee, bu kadar vaktini çalıyor?
Evet. Hı hı. Eee, aslında en çok mesaj geliyor. Iıı, çünkü şöyle bir şey oluyor, arkadaş gruplarının yani, gruplar oluşturuluyor, hem, böyle, sosyal medyada hem böyle WhatsApp'ta olsun, eee, değişik değişik gruplar var. Eee, a oradan, yani, bir kişi yazınca tabii ki orada bir muhabbet dönüyor, öteki yazıyor, öteki yazıyor. Ben de, hani, muhabbeti kaçırmayayım diye tabii ki, eee, o bildirimlere hepsine bakmaya çalışıyorum, eee, yani, eee, o kadar çok grup oluyor ki ne yapacağım, ne edeceğim? Başa çıkamıyorum bazen o gruplarla. Eee, ama bazen de uygulamalardan, mesela özellikle alışveriş uygulamalarından çok fazla, ııı, bildirim geliyor. Yani, bakıyorum hiç kullanmadığım bir uygulama, ııı, diyor ki bana, "Kupon tanımlandı hesabına," işte, "10 saat içinde, atıyorum, kullanman gerekiyor." diye. Bir de yemek tabii ki. Yemek uygulamaları, <chuckles> yani, bu üçünden özellikle çok geliyor. Bir mesajlaşma, bir yemek uygulamaları, bir de bu alışveriş, eee, uygulamalarından aşırı m ımm, bildirim alıyorum telefonumda diyebilirim.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, evet, aslında, eee, bazen bu uygulamalardan gelebilecek, eee, bildirimler aslında faydalı olabilecek e, olabileceği gibi aynı zamanda senin dikkatini de dağıtabilecek şeyler, yani sonuçta, eee, indirim tanımlanması, kampanya yapılması, yani belki de, eee, ileride, eee, senin için faydalı olabilecek bir şey ama tabii ki bu birazcık da aslında ihtiyaçla alakalı bir durum. Eee, tabii ki de herkes alışveriş yapıyor, ilgi alanları var. Eee, burada senin de büyük ihtimalle ilgi alanın vardır ama tabii burada önceliği belirlemek aslında çok önemli. Eğer o uygulamayı, yani ileriki dönemlerde hiç kullanmayı düşünmüyorsan belki de, eee, onu kaldırmak aslında ya da bir daha hiç kullanmamak ya da bildirimlerini belki tamamen kapatmak belki faydalı olabilir. Peki, ben şeyi de öğrenmek istiyorum. Eee, gün içerisinde düşündüğün zaman, eee, telefonu kullanım, eee, süren sence ne kadar? Bununla alakalı hiçbir takip yapıyor musun, eee, ve bildirim ayarların da tüm uygulamalar için açık mı acaba?
Evet. Hı hı. Şöyle, eee, takip yapmıyorum. Bir kere bakmıştım ona sadece, ekran süreme, moralim bozulmuştu. Bir daha da bakmamıştım sonra. Eee, şö eee, gün içinde evet, eee, kullanıyorum. Özellikle sabah kalktığımda, böyle, s eğer mesela spora gideceksem sabah kalktığımda çok fazla vakit harcamıyorum telefonda. Yani, böyle, düzenli bir hayatım olduğunda, eee, yapacaklarım belli olduğunda çok fazla vakit ayıramıyorum telefona. Çünkü, hani, eee, kapatıp direkt spora gitmem gerekiyor. Zaten erken kalkmışım. Bir de telefonda vakit kaybedersem geç kalacağım spora diye. Sadece önden bir şöyle bakıyorum, ailem veya çok önemli biri, iii, bir mesaj atmış mı bana diye bakıyorum sadece. Onun dışında, eee, böyle, mesela, eee, hiç kullanmadığım uygulamalardan çok art arda bildirim gelirse onları sessize alıyorum. Eee, gru gruplarda yaptım onu daha önceden bu WhatsApp gruplarında Eee, yurt dışında yaşıyorum ben. Yurt dışında da, eee, böyle, eee, dayanışma grupları oluyor. Gerçekten aslında çok faydalı gruplar. Eee, o yüzden onların bildirimleri açıktı mesela bende. Çünkü gerçekten faydalı şeyler paylaşılıyordu insanlar için ama sonra baktım, çü grupta 250 kişiye yakın, eee, insan var ve, eee, herkes, eee, farklı bir şey yazıyor, sürekli, eee, bildirim geliyor. Mesela o gibi, o tarz grupları, eee, sessize alıyorum. Sadece, eee, bir şey kontrol etmek istersem ya da aklımda bir soru işareti varsa o gruba girip arama yapıyorum diyebilirim.
Anladım. I hı. Tabii ki. Evet. Anladım. I hı. Tabii ki. Hı hı. Yani, evet tabii ki bu tarz gruplarda, yani, 250 kişinin olması ve gün içerisinde, eee, sürekli bir şeylerin yazılıyor olması aslında, yani, senin, eee, dikkatini direkt çalabilecek bir şey çünkü orada, eee, belki o anda o bilgiye ihtiyacın yok ve sonrasında belki toparlayıp bir göz gezdirsen belki faydalı olabilecek. Peki, ben, eee, şöyle bir şey, eee, belki deneyebilirsin. Şimdi, biliyorsun, eee, telefonlarda ekran kullanımını takip edebilecek uygulamalar var hatta telefonların direkt kendi özelliğinden olan, eee yani, sonuçta evet, telefon gerçekten faydalı bir cihaz. Eee, bizim için şu anda, insanlar için vazgeçilmez bir durumda ama tabii burada kullanım alışkanlıkları aslında çok önemli çünkü, yani, eee, gün içerisinde çok fazla kullanıldığı zaman ve bu odak bozulduğu zaman aslında senin, eee, hayatında diğer bütün alanlardaki performansını etkileyebilecek bir durum. Öncelikle, eee, bunu bilmek gerekiyor yani işini etkileyebilir, eee, çevrendeki insanlarla ilişkini etkileyebilir, eee, uykusuz kalabilirsin yani birçok şey yaşayabilirsin bu konuda. Eee, belki, böyle, eee, ekran kullanımı takip ederek ve bir yandan da, eee, bildirimleri belki bir, eee, yani, sınıflandırma şekline sokabilirsin. Çünkü bazen şöyle bir şey yapılabiliyor telefonlarda: Örnek veriyorum "rahatsız etme" diye bir mod, eee, oluşturuyorsun ve orada hiçbir şekilde ne bir, eee, telefonun çalıyor ne bir mesaj geliyor. Arkada bildirim olarak onlar, eee, toplanıyor ama sana hiçbir şekilde bildirim olarak yani sesli bir şekilde, senin dikkatini dağıtacak bir şekilde yansımıyor. Mesela bu tarz mesela spora gideceğin zaman ya da, işte, bir şeye odaklanacağın zaman; örnek veriyorum kitap okuyacaksındır, eee, böyle bir şey denemen senin için faydalı olur mu acaba?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Aslında çok iyi bir noktaya değindin gerçekten. Mesela, eee, ekran süresi bildirim uygulaması indirmeyi düşünüyorum senin tavsiyenden sonra. Çünkü şunu düşündüm, mesela ben, eee, telefona bakarken bana oradan bir bildirim gelse, yani, dese ki, eee, atıyorum: yarım saattir ya da 35 dakikadır, eee, telefonun ekranına bakıyorsun, dese, ben de bir, eee, ne kadar çok vakit geçirmişim deyip, eee, aslında kapatırım o uygulamayı. Çünkü diğer türlü bu kısa videoları izlerken veya telefonda başka bir şeye bakarken saatin nasıl geçtiğini gerçekten farkına varmıyorum bazen. Eee ö ama öyle bir bildirim gelse gerçekten, ekran süresi bildirimi gelse direkt hani, ben direkt açıp uygulamadan bakmayıp bana direkt bildirim gelse orada bir ben de bir, "Ne oluyor?" olup açıkçası kapatırım telefonda uygulamayı. Eee, bir de dediğin gibi, mesela kitap okurken, eee, daha önceden başıma geldi benim, kitap okuyordum, eee, ve, eee şöyle, o alışkanlığı da kazanmaya çalışıyorum. Çok kitap okumak istiyorum ama bir türlü, böyle, elime kitap alıp okuyamıyorum, yani bir şey beni itiyor oradan. Imm, bir gün karar verdim, böyle, kitap okuyacağım. Aldım kitabımı, okuyorum. Eee, böyle 10'uncu sayfada telefonuma bildirim geldi. Telefonum yanımdaydı. Hemen aldım telefonu, ııı, kitabı kenara koydum. O bildirimi, mesajı okuduktan sonra ben tabii ki telefonda başka uygulamalara girdim. Eee, işte, eee, sosyal medyada takıldım, arkadaşlarıma cevap yazdım. Bir baktım saatler geçmiş ve kitap yanımda, onu da okuyamamışım. Eee, bu gibi durumda sence ne yapmalıyım? Bu sadece ekran süresi bildirimi almak yerine, hani, o kitabı, eee, en başında elimden bırakmamalıyım aslında baktığında. Bu durumda ne, eee, tavsiye verirsin?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ya, tabii ki aslında bu tarz durumlarda biraz daha, eee, sınıflandırılmış, eee, şeyler yapabilirsin yani sınıflandırılmış derken, eee, yani, ı telefonların, eee, içerisinde ya da, eee, harici olarak uygulama şeklinde de bunu yükleyebilirsin, modlar oluşturabiliyorsun. Örnek veriyorum kitap odu okuma modu oluşturdun diyelim. Orada telefonuna diyorsun ki sadece şunlara izin veriyorum. Nedir? İşte sadece telefon aramalarına izin veriyorum. Geri kalan bütün mesaj bildirimleri, sosyal medya bildirimleri, buna izin vermiyorum. Eee, dedin ki mesela, işte, spor modu yapmak istiyorum. Spora gittiğin zaman kullanacağın bir mod olabilir. Yine, işte, eee, sadece, eee, aramalara izin veriyorum önemli bir şey olması durumunda. Eee, bir de, işte, seçeceğim uygulamalardan, işte, sporla alakalı olabilir, senin kalorini sayan uygulamalarla o alakalı olabilir. Böyle modlar oluşturabilirsin. Yani, eee, o yaptığın işte se senin izin verdiğin uygulamaların, eee, bildirim gönderebildiği, izin vermediklerinin de bildirim gönderemediği, eee, bu şekilde modlar oluşturabilirsin, ki eminim, eee, faydalı olacaktır bu şekilde. Denemek ister misin bunu?
Hıh. Hı hı. Anladım. Eee, aslında çok mantıklı geldi kulağa gerçekten. Eee, böylece, hani, kitap okuyacağım zaman onu açıp kitap okumaya devam edebilirim veya sporumda dikkatimi dağıtacak şeyler olmaz. Eee, mutlaka bu tavsiyeni dikkate alıp deneyeceğim. Çok, çok, çok teşekkür ederim tavsiyen için.
Kesinlikle. Eee, rica ediyorum, umuyorum en kısa sürede faydalı olur senin için bu durum.
Umarım. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.